Olá, tudo bem.
Tudo bem. E com você?
Tudo certo. Olha, estava meio refle eh, meio reflexiva hoje.
Que ótimo. Hã. Olha, sim.
Você acha que o que que assim, o que que faz a gente ser verdadeiramente feliz no dia a dia? Você tem alguma coisa específica ou você acha que é um negócio mais de espírito? Como que você vê felicidade no dia a dia?
Hã. Olha, que legal! Hã, eu eu se eu seguiria para algumas vertentes assim, eh. É quando eu me sinto bem assim, eu estou num processo de recuperação de saúde e cirurgia, então, eh, eu sou extremamente grata todos os dias, sabe, pela minha vida. Então eu já acordo, assim, me sentindo muito feliz. Claro que tem aquele dia que a gente está um pouco mais cansada. A gente estava um pouco mais preocupada, tem medo e tal. E então a gente às vezes vai para baixo, né, e tal. Mas uma das coisas, assim, que hoje é o meu ponto de equilíbrio é o momento que eu posso sentar com o meu marido, eu, meu marido e meu conínho, que é um ca é um cão. <chuckles> E a gen É. E a gente senta pra assistir alguma coisa que a gente gosta. A gente tem essa rotina diária, né, então é o nosso momento. Então eu valorizo muito pequenos momentos, às vezes assim anda é estar de carro durante o dia e aí cantando com o meu marido como eu estou eu estou fora do Brasil, né. Hoje a gente está há quase 3 anos, em Portugal, então só tem eu e ele. Então um complementa a a vida do outro, né, de alguma forma. Então a gente se faz feliz um com o outro. Então eu gosto disso, dessa rotina dessa dessa questão do dos pequenos momentos. Isso me faz feliz. Você tem alguma coisa assim também do dia a dia?
Hum. Aham. Hum. Boa. Boa. Aham. Sim. Hã. Ah, boa. Ah. Ai fofinho. <chuckles> Ai boa. Sim. Aham. Aham. É. A feli Boa. Ai, que legal. Aham. Ai, que legal. Ah, olha, eu eu acho que existe, assim, na na na minha visão de mundo existem 2 2 tipos de felicidade, sabe?
Hã. Hã.
Existe a felicidade de espírito, que é quando quando assim, né, independente do que está acontecendo com a vida, você tem ainda a sensação de que você que vai dar tudo certo, que a vida é boa.
Ótimo. Aham. Aham. Ótimo, boa, isso, isso, isso.
Mas no dia a dia eu digo que é uma felicidade mais específica, assim, sabe? Ah, aconteceu alguma coisa muito legal. Ah, recebi uma boa notícia ou essas pequenas coisas que você fala, sabe? Tipo ai, eh, tô cozinhando com o meu marido e é um momento super divertido. A gente adora tipo cozinhar, escutando música e fazendo palhaçada um com o outro, sabe? <chuckles> E aí é não é menina? Eu acho eu acho que isso assim o é eu eu na minha cabeça essa felicidade mais específica, ela complementa a felicidade de espírito, porque parece que reforça, você fala olha que boa escolha que eu fiz, olha que Não é gente?
Hã. Ah, joia. Aham. Ai, que legal. Aham. Ah, entendi. Aham. Ai que legal. Aham. Aham. Isso é tão legal, né? <chuckles> Hã. Aham. Ah. Joia. Isso, isso, isso. Olha que bacana. Eu concordo plenamente com você. Assim a gente não vive feliz todos os dias, né? E nem todos os momentos. A gente sabe que nós somos seres humanos e é difícil, inclusive agradar a gente mesmo. Mas isso que você falou de paz de espírito é uma coisa que eu prezo muito. Eu costumo ver o lado positivo das coisas, porque já é muito pesado algum algum momento que a gente vive, alguma situação. Então, se você vê o lado positivo, eu acho que fica mais leve. Eu acho que fica mais feliz a vida, sabe? Porque já é tão complicado. Então eu achei o máximo que você disse sobre paz de espírito e se sentir bem, né? Mesmo nos momentos difíceis.
Aham, cem por cento, exato. Aham. Exato. Aham. Aham. Exato. Aham. Exato. Aham, aham. Pois é. Exa Mesmo É. Porque eu acho que felicidade é muito ruim você, eh, assim, condensar a felicidade só, por exemplo, em vinte e quatro horas, né? Que você fala assim dentro das vinte e quatro horas tem momento que você tá feliz, tem momentos que você fica chateada, tem que você tá, sei lá, irritada, tá com fome. <chuckles>
Aham. Aham. Hã. Joia. Aham. Isso. Aham. E nervosa. Exata exato e a fome ninguém merece. Ela faz a qualquer pessoa ficar extremamente <chuckles> mal disposto mesmo. <laughs> É isso mesmo.
Ninguém merece. Exa É tão feliz. <laughs> Então, não é? Aí eu na minha cabeça é muito ruim quando alguém perguntar, mas você é feliz? Eu eu tento pensar na dimensão assim, sabe? No todo da vida. Eu falo cara, eu sou muito feliz na minha vida. Hoje agora estou com fome, estou chateada, sei lá, mas eu sou feliz. Só não estou agora agora. <laughs>
Hum. Aham. Ótimo, Aham. Isso mesmo. Hoje. <laughs> Sim, sim, joia, exatamente. E eu acho, eh, eu acho que tem muito a ver com a a forma como você aceita o momento que você esteja vivendo, né? Eu acho que a gente passa por etapas na nossa vida, né? Eu costumo dizer que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E por que que eu digo isso? Porque às vezes você se conecta com com alguém ali e tem alguma coisa a mais por trás daquilo e faz tão bem para você, te faz feliz, eh, complementa seu dia e também ao contrário, né? Às vezes você lida com pessoas e com situações que poxa, preferia não ter vivido. E assim eu fico pensando assim comigo, você você acha que depende mais a felicidade depende mais do que acontece ao seu redor ou do seu próprio jeito mesmo de ver as coisas?
É verdade. Concordo. Boa. Aham. Sim, sim. Exato. Aham. É. Exato. Hum. Eu acho que os 2 influenciam muito assim, sabe?
Hã. Joia, Aham.
Mas eu acho que depende mais de como a gente vê a vida do que o que acontece com a gente, né?
Olha, concordo. Concordo plenamente.
Porque, assim, é é eu concordo que, por exemplo, quando você vem numa sequência de coisas ruins, é difícil mesmo, você enxergar a felicidade, né. Mas, eh, é o que eu sempre digo: “A gente não controla o que acontece. A gente já controla o como a gente reage”’, né, o que a gente vai fazer com aquilo.
Hã. Isso. Isso, é verdade. Aham. Isso, aham, aham, e e a gente nem consegue imaginar o que que vem pela frente. Às vezes, a gente tá sofrendo, e é o excesso da ansie- do medo do medo, da preocupação mesmo, que faz a ansiedade vim, e deixa a gente de viver no momento, de estar feliz, porque a gente está pensando no amanhã, em como é que vai ser, as consequências de um problema, ou a questão de saúde, família, financeiro, tem muitas coisas, né, o ser humano, ele tem muitas setas. Então, se você não não se blinda, como você mesmo falou: “Olha, depende muito da mas da forma de de estar, de de ver a vida”, a gente não consegue dizer nem que é feliz, porque é muita coisa mesmo.
Aham, exato. Sim. É, aham. É verdade. Aham, aham. Sim. Com certeza. Aham, aham. Exato, é porque cada hora aparece uma coisa, gente, a vida nunca é tranquila, 100% do tempo. <laughs>
Aham. <laughs> Exato, exato, e e pronto. E você já percebeu? Não sei se você consegue, assim, tem momentos, assim, tão pequenos, tão simples, mas que fazem, assim, a gente sentir tão feliz, e a e às e dura o dia todo. Estou falando de coisas, assim, simples, que dura o dia todo. Você sente assim?
Hum. É, tem. É. Ai, eu super sinto. Nossa, eu eu sinto, sabe, e e e eu acho que essas pequenas coisas têm muito o poder de mudar a o o nosso dia, assim, sabe. É, nossa! É é, principalmente do ruim para o bom, né. Acho que, do do ru do bom para o ruim, a gente sabe que tem mesmo, né. Mas
Ai, que legal! Hã. Ah, eu também can concordo. Ah, sim. É. Olha, você já olha, você falou uma coisa aqui, que me fez pensar que a gente acorda o dia tão feliz, tudo bem e aí um um uma coisinha assim, de repente, muda todo um dia e transforma em um peso, né, às vezes, eu fico, assim, parece que nada. <chuckles>
Hã. É. Exato. Aham, aham Pois é, eu acho que assim, eh, eu eu eu tento valorizar essas coisas que me tiram de um dia ruim e me levam pra um dia bom, porque eles são mais difíceis mesmo, né, é muito mais fácil aparecer alguma coisa que, ao contrário, que te deixe triste, porque é é o mundo é caótico mesmo.
Hã. Aham, ótimo. Sim,, boa. Verdade! Isso, isso! Aham. E você tem algum momento assim, para compartilhar?
Então, quando acontece algo bom hã? Olha, eu <laughs> o meu é muito é muito mundano. <laughs> Mas, comer alguma coisa gostosa <laughs>
Hã. <laughs> Ai, que legal. <laughs>
muda muito o meu dia, ainda mais quando, assim, né, eh, é é i isso é muito típico meu do e do meu marido, né. Mandar mensagem um para outro: “‘Nossa, meu dia foi horrível”, ai o outro responde: “A gente vai comer o quê, então?”. <laughs>
Hã. Hã. Hã. Ai, que legal! Olha, ainda bem que eu não estou sozinha nessa, porque eu e o meu marido, minha olha, ah, você não tem noção, não. É um dos programas preferidos da gente, que faz a gente ficar muito feliz. É por isso que eu te digo, assim, no sofá da nossa casa, na frente da televisão, a gente vive momentos incríveis. E a gente com um prato, de alguma coisa que a gente queira, uma pizza deliciosa, ó, porque, assim, a gente sabe que as comidas que, teoricamente, não são tão saudáveis, são as mais gostosas, né. E aí
Ai, o seu também é assim? <laughs> Não é, menina? Aham. É isso! Ai! Então. Aí um neg uma batatinha frita. <laughs>
Ai, que delícia! E eu o que que eu faço? Eu tento amenizar com Air fryer, coloco ali e tal, sem o óleo, mas nunca é a mesma, <laughs> devo confessar. Mas isso que você falou, eu gostei. Desses pequenos momentos simples, que parecem besteira, mas que transformam o dia. Eu acho que a comida ela tem esse tem essa força de juntar e também de de envolver, sabe. É.
<laughs> Nunca é. Nunca é. <laughs> Sim. Super. Sim. Vai melhorar! É, e e eu acho que, quando quando, a assim, né, como como eu, no no meu caso, eu e o meu marido, a gente já sabe que é uma coisa que vai ajudar, você ainda se sente compreendida pelo outro, né. Você fala: “Não, era isso mesmo que eu precisava, né. Eu precisava de acolhimento. Eu não queria que você perguntasse, porque eu não queria eu quero comer, e aí a gente vai voltar a viver um dia feliz”, sabe. <laughs>
Sim. Ótimo! Isso, isso, isso. Aham. Hã! Aham, isso. Que legal! Eu acho incrível. Eu acho incrível, porque, eh, quando a gente tem alguém, assim, do nosso lado, que consegue con eh, viver pequenos momentos e e se sente feliz também, né. Como você falou: “Olha, depois de um dia difícil, um olha para o outro e já sabe o que que quer, manda uma mensagem e olha uma comida”. Olha, já tivemos eu já tive no Brasil, a gente a gente ama comer, então, eu eu entendo quando você fala sobre isso, e aí uma eh, em algu alguns momentos assim do dia, a gente às vezes, nem tinha dinheiro sufici eu falo, assim, dinheiro não, eh, estava no momento mais financeiro apertado e aí, tal, mas a gente adorava ir para um rodízio de carne que tinha, mas a gente amava aquele momento e aí, a gente dizia: “Olha, uma vez só no mês, uma vez só no mês, então, a gente vai fazer isso”. Aí a gente ia, comia muito, ficava muito feliz, ficava muito satisfeito. Depois saía dizendo assim: "Olha, a gente não vai fazer isso de novo não, viu. Só depois”. <laughs> Mas a gente já tinha é, sobrar dinheiro, só quando a gente tiver tranquilo, e aí logo em seguida, já estávamos fazendo de novo. Então, assim, essa questão do do se realizar com pouco, né, sentir feliz. Parece até meio fútil falar da comida, né, a gente tem tantas outras coisas que a gente pode dizer que faz a gente feliz, mas eu acho que a comida também é uma coisa legal, que alimenta a carne, né, carnal. Mas, eu acho legal.
Sim. Sim, super. E pronto! É. Aham. Aham. <laughs> É. Apertado. Aham. Ai! Não é? Exato. <laughs> É. Ai, gente! <laughs> Só depois que a gente sobrar dinheiro, que tiver tranquilo. <laughs> Sei. É, então. É, aham. Pois é. Aham. Aham. É é e e eu lembro assim, né, que eu eu eu cheguei a pensar, falei: "Nossa, será que eu tenho uma relação saudável com a comida?”, porque é muito isso, né, tipo, nossa, a minha válvula de escape e tal, né. E aí eu perguntei pra minha terapeuta, eu falei: "Olha, será que eu tenho algum problema alimentar aqui e tal, né?" Ela falou assim: "Olha, isso te traz algum problema de saúde?", Eu falei: “Não, não traz, meus exames são muito bons. Eu tenho, no geral, uma alimentação muito saudável”, ela falou: “‘Então, por que que você não se permite ser feliz? Se isso te deixa feliz”. Eu falei: “Isso, tá ótimo!”. <laughs>
Hã. Hum. Hã. <laughs> Hã. E aí? Hã. Hã. Hã. Aham. Olha, que bacana. Ai. Ainda bem que ela foi, ainda bem que ela te apoiou nesse processo. Olha, que bom. <laughs>
Não é? Ai meni eu fiquei muito feliz, quando ela me disse isso, que eu falei: “Ai, porque aí, a gente, de vez em quando acha, né, a arranja problema, onde não tem, né, onde devia ser felicidade, a gente acha problema, né?”.
Oh. Aham. Isso. Verdade. É verdade, é verdade. Agora, especialmente, a gente entrou nesse assunto de comida e tal, e traz de fato alegria. Mas, eh, em alguns momentos ele preocupa, né. A a alimentação ela também é algo que preocupa, né. Eu, infelizmente, preciso controlar algumas coisas, por questões de saúde, como eu te disse, mas eu ainda não consegui de fato, eh, é inserir, ou tirar algumas coisas da minha alimentação, porque elas, de fato, me deixam muito felizes. Eh, eu eu eu vi uma uma uma frase uma vez, um um momento, assim, eu nem me recordo como foi, mas dizia assim: “Olha, até“, ou foi alguém que falou e eu estou aqui replicando. “E pode tirar até a fritura de mim, mas os embutidos”, aquelas coisinhas, assim, olha, embutidos, presunto, chouriço. No Brasil, eu comia muita calabresa, eh, bacon. Gente do céu! Eu amo essas coisas e eu sei que não é saudável.
Hã. Aham. Sim. Exato, sim. Ah, tá! Aham. Eu sei como é. Aham. Aham. Uhum. Aham. Aham. É. Ai, eu também. <laughs>
Olha, gente, o nosso papo que e saudável, ou não, mas isso me deixa tão feliz, em eu pegar ali um pedacinho e coloca na boca. Ai, que ale que prazer! Um prazer momentâneo, simples, mas que é uma delícia.
É, É. Aham. Aham. É. E é uma delícia, e que, de fato, traz muita felicidade, né. Você fala: “Olha aqui!”, né. Mas, eu acho que, quando entra num num nível de saúde, a gente precisa tentar encontrar o equilíbrio, né, dessas coisas. É, porque isso
Aham. Aham. Precisa, precisa, precisa, infelizmente. É por isso que eu te falei, assim, aí a gente tá feliz e tal, mas tem um momento sério, onde a gente primeiro, de fato, o sal é um problema. Aí vem trazer umas coisas que, infelizmente, a gente precisa repensar, né, pra que a gente continue feliz, a gente pode comer, mas com equilíbrio, pode tentar, eh, botar prazer em outras coisas, ouvir uma música, que eu também gosto bastante, assistir um filme, para poder não ficar só na comida, porque se deixar a gente come o que pode e o que não pode. <laughs>
É, é. Sim. Aham. Aham. Exato! Aham. Eu também! Aham. A gente arrasa, né? <laughs> Exatamente! Essa p comida, infelizmente, é a felicidade, mas junto com essa felicidade, vem um monte de coisa junto, né, que a gente precisa equilibrar. <laughs>
É. É verdade, é verdade, é verdade. Olha, a gente começou falando de felicidade, falando de comida, e agora falamos de uma coisa séria, né, que bom! Foi um papo muito interessante. Adorei compartilhar com você isso, viu.
Exato. Adorei, adorei. Obrigada, viu, pelo papo. Muito bom.
Obrigada, você. Tchau.
Tchau, tchau.